Oke. Ya, sebenarnya semuanya aku pikirin lagi Kak, ya kayak aku udah sampein tadi, "Apakah mau sakit lagi? Apakah mau kerjaannya berantakan lagi? Atau mau yang ultimate, nih?" Ultimate-nya adalah yang nomor 3 kan, apa, ma "Apakah mau kena omel lagi?" Nah, biasanya kalau udah kepikiran nomor 3 nih, "Ah, enggak deh, mending jangan." Gitu. Makannya, mmm, itu adalah, eee, apa namanya, eee, cara aku menghadapi tantangan itu. Meskipun kadang-kadang perasaan itu masih ada Kak, sebenarnya, jujur. Tapi ya, syukurlah, eee, ada 3, eee, apa namanya, eee, faktor, eee, yang menyebabkan aku bisa melawan rasa bersalah itu tadi, Kak, gitu.
Oke. Iya iya. <chuckles> <chuckles> Betul betul. Oke. Iya, betul. Oke, tapi aku juga penasaran nih Kak, emang Kakak nggak mencoba bahwa, apa ya, saat, eee, Kakak lagi ngerjain projek gitu ya, yang tadi kan, ka Kakak megang beberapa projek gitu ya, cukup untuk micro break aja, misalkan cukup 10 sampai 15 menit, gitu, apakah itu juga bikin kakak merasa bersalah, walaupun waktu yang digunakan itu enggak banyak, gitu, Kak?
Benar, tapi ini Kak susahnya pekerjaan aku itu, aku tuh nggak sempet untuk kayak istirahat sebentar, gitu loh, Kak. Karena kan misalnya nih aku udah selesai dari 1 projek, aku langsung loncat ke projek berikutnya. Kalau aku, eee, break sebentar, kesannya aku kayak eee, itu tadi Kak, perasaan kayak mubazir nih, eee, pendapatannya. Jadi, aku istirahat tuh betul-betul ketika yang full gitu loh Kak, yang instan. Sebenarnya nggak selesai juga, Kak, makannya aku kayak merasa bersalah terus, gitu. Meninggalkan projek yang sedang aktif, gitu. Makannya itu tadi aku bilang, harus aku nih yang disiplin, jangan terlena dengan godaan si duit ini, Kak. Memang duit itu tidak hanya eee, pokoknya duit itu adalah godaan lah gitu Kak, intinya.
Oh, oke. Oh, oke oke, iya iya. Sudah selesai, gitu, ya? Oh, oke oke. <chuckles> Betul, sih. <laughs> Betul betul banget, sih. Tapi, udah bersyukur lah ya, udah ada di tahap yang sekarang lebih baik, gitu, Kak. Nah, ini sekarang aku juga boleh nih Kak, minta nasihat nih Kak, nih ke Kakak, gimana ya, minimal gitu Kak, bisalah istirahat tenang eee, istirahat, apa namanya, dengan rasa tenang dan nggak was-was, apalagi ada rasa bersalah, gitu, Kak? Atau, apa ya, satu langkah kecil lah Kak, yang harus aku mulai, gitu?
Oke, mungkin kalau aku bisa sedikit kasih tips gitu, Kak eee, bener yang Kakak juga udah sampein tadi, cintai diri sendiri, jangan terlalu mengejar uang, karena uang itu bukan segalanya, gitu. Ketika kamu sakit, kamu bayar pakai duit itu habis juga tuh duitnya.
Oke. Untuk berobat justru, ya, Kak, ya?
Untuk berobat, bukan untuk membahagiakan orang lain dan diri kamu. Jadi intinya cintailah diri kamu, dan kerjalah secukupnya aja, gitu, Kak.
Oh, betul. Oke, mantap, ya, gitu, ya. Nasehatnya jadi bener-bener ini, bagus banget, dan harus segera direfleksikan, gitu ya, Kak, ya, untuk masalah soal in soal istirahat ini. Kak, makasih banyak ya, Kak, untuk informasi-informasi dan tipsnya, ini bener-bener sangat bermanfaat banget, gitu, kan. Sama-sama, Kak. Oke, sampai jumpa, Kak!
Oke. Oke, terimakasih ya Kak, udah mendengarkan. Sampai jumpa!